Ayoko ng. Hindi ako tsaka ano ako, um, ano, yun nga, um, ma may mga nakikilala, may nakakausap, nagiging kaibigan pero hindi ko sasabihin talagang, naging kaibigan ko talaga. Kumbaga, yon lang, nakilala ko lang, naging pare parang dumaan lang pero hindi ko masabing, naging kaibigan ko.
Buti naman. Ano? Mhm. Kaibigan talaga? Oh, sabagay.
Para sayo din yun. Se ano ano yung mga benefits para sayo? Yung pagkakaroon ng mga totoong kaibigan na malapit sayo?
Ay alam mo kung sinong tatraydor sayo, kasi unti lang, eh. So 'pag may lumabas na baho mo, alam mo kung sinong sisisihin. Kasi unti lang naman pinagsabihan mo, eh. At saka kontrolado mo, pagka konti lang kaibigan mo. Hindi ka nam alam mo yun? 'Pag marami kasi, hindi mo alam kung sinong ta-traydor sayo, gano'n. 'Pag kaunti lang, kontrolado mo. Kontrolado mo emosyon mo, kontrolado mo lahat ng bagay-bagay, kasi unti lang. Tsaka alam mo yun
Hmm. Hmm. Hmm. Sabagay. Hmm. Mm. Mm. Sabagay. Yung Mm. Hindi kasama diyan yung mga Facebook friends mo sa mga social medias, gano'n? I'm sure marami kang kaibigan sa face sa social media, 'di ba? Pero, hindi talaga 'yon kaibigan. Ano lang 'yon, eh, do'n lang 'yon, eh, sa FB lang 'yon, eh, 'di ba? Or or kung saan mang social media, eh, 'di ba? Hanggang do'n lang kayo. Pero yung connections niyo beyond that, hindi, eh.
Yung Facebook friends ko ano, 4 lang. Sabagay. Hindi. Mhm. Oo, sabagay.

Yun magandang hapon. O, kumusta?
Ayan magandang hapon oo, magandang hapon din. Eto okey lang, ikaw? Oo nga eh.
Mainit na hapon, oo mainit ngayon, eh. <chuckles> Okey lang. Kaya pa naman. So, ah, ayun, ah alin ang para sa'yo alin yung mas gusto mo kung sakali magkaroon ng maraming kaibigan o ilang piling malalapit na kaibigan mo, yung bang piling-pili lang parang salang-sala. Para sa'yo ano yung preference preference mo?
<chuckles> Mm. Hmm. Hmm. Mm. Ah, para sa'kin yung piling-kaibigan, ayoko ng maraming kaibigan kasi naguguluhan ako 'pag marami. Nainis ako pag marami. Yung piling-kaibigan
Mm. Hmm. 'Tsaka mas ano no, mas mas kaunti, mas sabi nga nila, mas yun yung mga totoo. Kaysa yung marami, hmm.
Oo. Totoo. 'Tsaka sa ngayon, isa lang yung kaibigan ko talaga. Parang ilang taon na. Isa lang siya. Hindi na nadagdagan kasi ayoko, eh. Ayoko magpasok ng kaibigan sa inner circle namin.
Mm. Mm. Mm. Ano yun choice mo yun oo.
Oo, choice ko yun, pag may nakikipagkaibigan sa'kin parang ayoko tinatamad na ako, eh, 'tsaka hindi naman ako bata, eh
Mhm. Hmm. Hindi rin. Hindi ka interested sa mga hmm.
para magparami ng kaibigan. Hindi. Kahit pa mabait ka parang ah, hindi. Parang dun ka sa iba.
Ah, ac acquaintance lang pwede no? Acquaintance lang pwede. Magkakilala lang ah um.
Ayan, pwede yan, yung sa trabaho, ganyan oo, pero yung ituturing kong matalik na kaibigan, isa lang sa ngayon kasi abot niya yung amats ko, eh. Ikaw ba?
Mm. Tama, tama, oo mahirap yung ano 'yon, eh, masyado kang maraming ano, yung ah oo mm, ba uy, lahat ng alam may mga alam, hmm mga alam sikreto mo sa buhay o kung anuman o hindi man sikreto pero yung mga mahalagang bagay sa buhay mo, eh, huwag 'yong maraming tao nakakaalam.
Totoo. Mm. Totoo. Hmm.